ああ、そうなんで、あんまりね、ガンと熱くなるのが苦手で。<giggles> うん、なかなかね、そういう風なね、思うんですけれども、うーん、リラックスできないいいですよね。うーん。
ううん。 あ、なるほど。うんうん。 はい。 ああ、そうですよね。 まあ、でしたら、こう、うーん、そうですね。まあ、お湯に、まあ、全部お湯を張らなくていいから、軽くお湯を溜めて足湯とかにしてみるとか、う
ああ、なるほど。ね、足あっためるといいって言いますよね、足湯だけでも。うんうんうん。
うん、いいですよね、うーん。あとはこう、ホットの、あの、湯船に浸からなくても、なんかこう、アイマスクとか、なんか カイロ的な物を買って、なんか足とか、あの、疲れ今日すごく使ったなっていう部分をあっためてみたりとか
ああ。 はい。 うんうんうん。 ああ、いいアイデアですね、それね。うんうんうん。
うんうん。ううん。なんか電子レンジとかがもしあったり、ケトルとかがあったら、えっと、タオルを熱湯にや、して絞って、なんかこう蒸しタオルみたいにしてみるとか、うんうーん。うんうんうん。
はい。 ああ、なるほど。うんうん。 うん。あ、いいですよね、それも。うんうんうんうん。あ、なんか、そうしてみようかな、一度。ちょっとあのね、あの、目のアイマスクとかってありますよね、今。小豆の力みたいなところでね、なんかああったかくなるのとか。うん、これ使うのいいですよね。
うん。 はい。 うん、ありますよね。うん。 はい。うんうん。 うんうん。なんかそういうのを、ね、ね。やってみるのいいですよね。あと、ま、旅行先って、なんか、結構食事とかとり過ぎちゃって、ちょっと胃もたれとかしちゃって、なんか、それもこう、体調に響く、びんやと思うんですけど、結構旅行先で食べるのは好きですか？
うんうん、確かに。 はい。 うん。 はい。 えい。